Слушай, э, никогда не сталкивалась с такой проблемой, но вот в последнее время она, э, появилась. Я заметила, что мои, э, родственники начали позволять себе критиковать мой внешний вид. Ну, больше стиль, конечно. В основном это, конечно, сёстры. И иногда это звучит, знаешь, как, ну, я не знаю, с юмором, может, где-то. Но в в целом, вот если если отбросить, э, вот как бы настроение, и у у кого оно какое, да, вот как я это воспринимаю, как они это подают- то это звучит как критика. Вот я там старомодно одета, или я там ничего не понимаю в стиле, или вот сколько можно носить такие вещи, или что ты как, э, старуха ходишь. Ну, то есть вот такие вот, э, закидоны. Я понимаю, что, ну, может быть, они где-то, м, в в шутку это говорят, но всё равно ж это слова, которые, ну, не могут меня не не касаться ка как бы, да? А со стороны, э, не родственников, а просто знакомых каких-то, ну или просто людей там, которых я вижу где-то там, не знаю, на учёбе или в церкви там, или еще где-то
Так. Понимаю.
то это могут быть, знаешь, такие взгляды. Вот как будто оценивающие такие. И это, ну, в моем понимании, это вот, э, критика без слов. Знаешь, как бывает, что вот ты вот смотришь, человек прошелся по тебе взглядом сверху донизу, и вот всё, вот он тебя оценил, и как будто вот, ну, ты не знаешь, что там он подумал, но выглядит это всё так, что как будто он тебя осудил, знаешь. Как-то вот по покритиковал, как будто вот твой стиль так себе. Вот как будто так это звучит. И вот, э, что ты посоветуешь? Не обращать вообще на это внимания? Или что-то им отвечать? Или как-то действительно поработать над своим стилем? Или вот, э, что мне в этой ситуации делать вообще?
Да. Н-да, понимаю. Да, я понимаю, это, на самом деле, может быть очень неприятно, особенно когда ты не спрашиваешь никаких советов, а тебе их вот зачем-то дают, как-то начинают тебя критиковать. И это, конечно, может почувствовать себя менее уверенной, а, в в зависимости от того, а, кто тебе это говорит, это может тебя как-то задеть. И мне, конечно, жаль, что тебе приходится такое периодически выслушивать. А, скажи, пожалуйста, вот как ты себя вообще обычно при этом чувствуешь и как ты реагируешь? Даешь ли ты понять, что тебе, вот, неприятна эта критика, или ты, наоборот, стараешься поблагодарить за какую-то критику и отреагировать, э, так, будто бы тебя это аб абсолютно не задевает и ты даже благодарна?
Э, нет, ну я точно не благодарю за эту критику. Но, а, вообще, моя реакция зависит больше, мне кажется, от моего настроения. Если у меня такое приподнятое, весёлое настроение, я могу тоже перенести переместить как ца вот в шутку и как-то вот что-то тоже прокомментировать, как-то вот посмеяться типа. А если нет, тогда, ну, <exhales> тогда меня это расстраивает. Ну, просто понимаешь, раньше я как-то больше следила там за модой, за трендами, там, за стилем. Но после того, как, э, появляются дети, после того, как, ну, не знаю, возможно, это с возрастом тоже как-то вот приходит, что мне, а, сейчас важен комфорт. Мне неважно, там, каблуки, вот это вот всё, э, что там к чему подходит, э, аксессуары, там, ремешки, вот это всё. Мне это вообще не важно. Мне если неудобно, то это всё. День пропал, я не могу нормально себя чувствовать, потому что мне просто неудобно, некомфортно. Поэтому сейчас вот, э, у меня А, ну, я выгляжу так, как выгляжу, но при этом вот мне важно, чтобы было комфортно. Но, когда вот такие вот намёки всякие и, э, с слова, что, э Ну, типа, как ты выглядишь, то
Так. Понимаю.
Ну, не знаю, у меня появляются мысли, может, э, ну, у комфортно там, то есть, э, можно ж подобрать удобную одежду и более красивую, но я не знаю, стоит ли это делать просто потому, что другие это говорят, или мне как-то надо самой к этому прийти? Вот, я н я не знаю.
Ну, конечно, в первую очередь стоит себе обязательно напоминать о том, что самое главное- это то, как ты себя ощущаешь в той или иной одежде или в том или ином образе. Потому что это то, как ты живешь, то, как ты чувствуешь. И если кому-то что-то не нравится, они могут это применять на себе, а не на тебе. И важно напоминать себе о собственной ценности, в первую очередь. Поэтому, м, конечно, если тебе комфортно в каком-то твоем, а, вот текущем, а, образе, в какой-то твоей одежде, которую ты привыкла носить, и тебе Ну, тебя она правда устраивает. То есть, если бы тебе никто ничего не сказал, то ты бы и не стала никак этого ничего менять, то, конечно, важно прислушиваться, в первую очередь, к себе и к своему состоянию. А уже в дальнейшем, если ты почувствуешь, что что-то, м, действительно влияет вот на твое, а, восприятие себя, тебе бы хотелось как-то изменить, а, твой образ, то тогда, да, тогда, конечно, наверное, стоит задуматься. А, ну и важно всё-таки мягко обозначить свои границы. Вот, допустим, если тебе кто-то дает комментарий и тебе он правда неприятен, даже если ты, а, как-то стараешься отшутиться или, может быть, не обращать внимания, но всё-таки ты понимаешь, что тебя это как-то задевает. Важно дать, а, людям понять это и, м, спокойно донести, что, м, ну, в следующий раз лучше всё-таки, э, свои комментарии оставить при себе. Вот как ты думаешь, смогла бы ты так, э, сделать?
Мгм. Ну да. Ну, м мне кажется, если я при этом буду в таком расстроенном состоянии, то это может, э, г грубовато прозвучать, а если так при этом с улыбочкой, ну тогда да, тогда тогда будет так легко, вроде бы как, ненавязчиво, но в то же время я дам понять, что я их мнения не спрашивала.
Да, конечно, ты абсолютно верно, а, размышляешь, что, ам, все какие-то вот, э, такие вещи можно всегда попробовать высказывать, э, спокойно, без, э, какого-то негатива, просто дать понять, что, ну, тебе правда неприятно это. А если вдруг человек тебя не хочет слышать, то, возможно, стоит подумать о том, чтобы, м, постепенно сокращать общение с этим человеком. Потому что, если он перманентно дает тебе какие-то не самые приятные советы и не хочет слушать то, что тебе их неприятно получать, возможно, ам, этот человек не стоит того, чтобы, в принципе, уделять ему какое-то значимое время в общении.
Мгм. Мгм. Ну да, кстати, э, вот, э, со мной вот оно так и работает, что если я чувствую Что вот, ну, вот такие взгляды или вот такие осуждающие какие-то слова, то это очень влияет на моё восприятие человека, на моё отношение к нему. Такие вот вещи меня как бы отталкивают, и, действительно, вот, м Ну как будто вот внутри что-то такое вот, э, я чувствую дискомфорт по эт по отношению к этому человеку, и мне просто действительно не хочется больше Ну, не то, чтобы прям там не видеться, не общаться, но вот углубляться в общение точно не хочется. У нас в таком случае будет такие, знаешь, поверхностные диалоги, поверхностное какое-то общение, если это прям невозможно избежать. Так что да, наверно, я соглашусь с этим. Спасибо.
Да, конечно. И это очень важно- в первую очередь отслеживать свои эмоции и свою реакцию на какой-то комментарий. И, м, стараться, помимо прочего, а, поддерживать свою самооценку и искать поддержку, и укреплять уверенность в себе. Потому что, если люди критикуют твою внешность и стиль и, а, опять же, повторюсь, а, н не реагируют на твои какие-то просьбы этого не делать, то, наверное, всё-таки стоит, а, своё время и ресурсы направить в ту сторону, где ты, наоборот, сможешь найти, ам, эту поддержку, а, поддержку собственной самооценки и поддержку уверенности в себе, а
Слушай, да, э, это прям тоже в точку, потому что у меня действительно низкая самооценка и, а, вот, э, действительно поработать над, э, самооценкой прям вот стоит, потому что, ну, вот я так себе представляю, что если бы, э, я воспринимала это всё по-другому, то я могла бы даже, ну, вообще не обрат не обращать внимания, вообще, в принципе, на эти все слова. Мне было бы, э, ну, вообще всё равно, кто там что сказал, кто там что подумал. Я вот уверена в себе. Мне нравится мой вид, да, я хорошо себя чувствую, всё, и мне всё равно, что думают остальные. Но, наверное, из-за того, что у меня самооценка низкая и уверенность в себе тоже, то, наверное, из-за этого в в том числе меня и задевают такие вот, э, комментарии.
Да, ты абсолютно права. И, также, если вдруг ты ощущаешь, что это сильно на тебя влияет и ты уже не можешь самостоятельно справиться с собственной внутренней, даже, реакцией, то есть не обязательно, а, ты всегда как-то это показываешь и, м, как-то высказываешь, что тебе неприятно, но внутри всё-таки ты это переживаешь- возможно, стоит обратиться к специалисту, который поможет тебе, а, во-первых, научиться отстаивать собственные границы в плане вот таких комментариев. Ну и, конечно, первую очередь обращать, а, внимание на собственное мнение о себе. Потому что очень важно помнить, что самый главный человек в своей жизни- это всё-таки ты. И то, как ты себя ощущаешь и как ты себя видишь- это самое первое вообще, что, а, имеет значение для тебя, и важно себе об этом напоминать с заботой о себе и, м, постараться абстрагироваться от каких-то неприятных комментариев и какой-то критики, непрошенной, в первую очередь, критики о собственной внешности и стиле, потому что, конечно, всё это субъективно, и каждый имеет право на то, чтобы, а, одеваться и выглядеть так, как он хочет и как ему комфортно.
М, да, слушай, спасибо тебе за такие слова поддержки. Э, действительно, да, вот, э, важно мне помнить, что вот, э, я, э, я есть у себя, и вот вот самое важное, что чувствую я, как мне комфортно, как мне нравится. Но иногда мне, конечно, по посещают мысли, что, ну, может, действительно как-то поработать, там, не знаю, вот купить дру те же джинсы, да, но другой какой-то модели, или, э, у сочетать с ка с каким-то другим верхом, да, более акцентным, или что-то такое. М, наверно, моэ может, нужно действительно как-то вот а, больше внимания уделять себе, но в то же время, вот, подумать насчёт этого, да, вот что я чувствую.
Да, конечно, твои чувства очень важны, и, пожалуйста, постарайся о них не забывать, и всегда выбирать себя, особенно, в таких ситуациях.
Спасибо большое. Я, э, попробую так, э, поступать в своей жизни, попробую в следующий раз, э, так отреагировать и последить за тем, вот, а, за своими чувствами. Спасибо тебе большое за советы, мне они пригодятся.
Да, конечно. Всегда пожалуйста. Если понадобится ещё поддержка или советы, обязательно обращайся ещё.
Конечно.